เออ ชาติไหนก็ได้ครับ ก็ ค อยากได้ อยากได้ความรักดี ๆ อะไรเงี้ยครับ ก็คิดว่าแบบว่า จะเหมือนในหนังเลยอะ ความ ความคิดผมอะ พอเห็นรูปนู้น ล ก แล้วก็รูปนั้น แล้วก็แบบว่า "ไม่น่าจะคิดแบบนี้ได้นะ" คือแบบว่าก็อยากจะถามตัวเองว่า "เป็นอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะ?" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็ไม่ควรจะไปกินปลาหมึกตามในหนัง อะไรอย่างงั้นน่ะครับผม
อ๋อ ค่ะ อืม โอ้โฮ <chuckles> อุ๊ย เป็นยังไงบ้างคะ? ช่วยรีวิวให้ฟังหน่อยค่ะ
อ๋อ เจ็บครับ เจ็บกว่าเห็นในรูปอะ เจ็บมากเลยครับ เจ็บแบบตัดหัวเขาแล้ว เขาก็ยังดูดเราอยู่ อย่างงั้นน่ะครับ
อืม
ใช่
หมายถึงว่าหนวดเขาก็คือเหมือนเขา เหมือน มันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ เราลืมชื่อไปแล้ว ก็คือเขายังทำงานอยู่ ใช่ไหมคะ เขาแบบ เขาก็แบบดูดไปเรื่อย ๆ จิ้มตรงเนี้ย
เออ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ ใช่ ใช่ ผม ความรู้สึกผมว่า ผมว่าเจ็บกว่าที่เขารีวิวอะ กว่าที่นักแสดงเขารีวิวอะ
อืม เป็นหนวดปลาหมึก อืม
อืม มันเจ็บจริง ๆ อะ
โอ้โฮ แล้ว แล้วมันบวมไหมคะเนี่ย?
โอ้โฮ บวมครับ โอ้โฮ มัน มันแย่ยิ่งกว่านั้นเยอะเลยอะ มันแย่กว่านั้น เยอะเลยอะ
<chuckles> ตายแล้ว ค่ะ อืม
ใช่ มันเจ็บไปหมดเลยอะ เพราะว่า ม
โอ้โฮ คุณไปเป็นผู้ประสบภัยโดยแท้
ใช่ ก็ ก็รู้เลยแหละ หลัง หลังจากวันนั้นน่ะ คงไม่ได้พบใครอีกแล้วอะ เพราะว่าปกติก็ไม่ ฮ ไม่ได้ ได้ ดูดีอยู่แล้วอะ ตอนนั้นก็สภาพย่ำแย่ไปเลยอะครับ
ค่ะ ไปเจอน้องหนวดปลาหมึกเข้าไปอีกใช่ไหมคะ?
อือฮึ ใช่ครับผม หน้าตาก็เข้ารูปไปเลยทีเดียวเลยครับ
โอเคนะคะ
ทาง ทางนู้นมี อะไรแบบ อะไรแบบ อะไรแบบนี้ไหมครับ?
ค่ะ จะบอกว่าของเราเคยเจอภาพเก่าน่ะค่ะที่มันจะเป็นช่วงที่เราเรียนมหาลัย มันจะเป็นเราถ่ายรูปกับพี่ ๆ น้อง ๆ อยู่หน้าห้องน้ำ ที่เป็นห้องน้ำที่เราสร้างน่ะค่ะ ตอนที่เราไปทำค่ายโรงเรียนตัวเนี้ย แล้วพอเรามองดูภาพปุ๊บ เรา flashback เข้ามาเลยว่า ความลำบากของค่ายนั้นน่ะ ก็คือฝนตกตลอดเวลา แล้วเราก็ทำงานโอที ไม่หลับไม่นอนกันทั้งวันทั้งคืน เพื่อที่เราจะทำห้องน้ำตัวเนี้ยให้เสร็จ เพื่อที่จะส่งมอบโรงเรียน เพราะว่าค่ายนั้นน่ะเราไปอยู่ สิ ประมาณ 7-10 วันน่ะค่ะ แล้วพอเรานึกย้อนไปเราแบบมีความสุขมาก แล้วมันก็มีเรื่องราวมาอีกว่า เราไปสร้างประตูห้องน้ำเขาเบี้ยว เราก็ต้องทุบทำใหม่ หลายรอบ เราก็เลยนึกย้อนไปว่าตลก พอเราได้เห็นภาพเนี่ย เราก็ โอ้โฮ เห็นเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์แบบมัน flashback เข้ามาในหัวเลยอะค่ะ
ครับ ฮ อะฮะ อ๋อ โอ้ น่ารักจังเลย อะฮะ อะฮะ โอ้โฮ อือฮึ <chuckles>